<chuckles> Mas normal, normal.
É medinho de meni eu chamo isso de me medinho de menininha mimada, sabe? Menininha de colegial que tem medinho de tudo? Sou eu agora com isso.
Sim. Sim, mas é normal. É normal essa essa esse esse tempo fora, né, da sua do seu cargo, das da sua área, gera, né, inseguranças, incertezas. Enfim, é normal. Talvez um hã. São um pouco sim, talvez ser um pouco, eh, gentil com você mesma. Tipo: "Ah, tudo bem eu tô com esse medinho de colegial, que nem você falou, mas normal. É tudo bem, essa fase eu consigo superar. Eu consigo meter as caras", né? Né?
<chuckles> Sim. É é o E daí encarar. É. Eu acho que é falar comigo como quem fala talvez com uma criança, né? "Bora garota, vai. Abre lá. Correr. Vamos ver logo isso. Tira da frente assim". Despabílate, como dizem aqui. Despabílate.
Ou é. Sim, falar como se Falar como com você como se você fosse a sua melhor amiga. Como você falaria com uma melhor amiga, se ela estivesse passando pela mesma situação, sabe?
Eu já estaria dando um belo tapa, um supapo, sabe, na na no no cangote. "Vamos, vá anda. Que que é isso?" <laughs>
O s <laughs> <chuckles> Sim. Ah, o que funcionar melhor para você se incentivar, para se colocar para cima. Se é o tapa ou se é as palavras mais gentis, enfim, gerenciar dessa forma, né?
É é é é. Você até usou um termo legal. O da da melhor amiga, eu vou fazer papel de minha melhor amiga, porque tá difícil, <laughs>
Aí, quem sabe, né? Sim. <chuckles> Ah, mas foi ótimo. Espero que tedo dê tudo certo que você receba boas propostas e
Olha Obrigada pelo Sim, sim. E obrigada pelo espaço para eu me achar. <chuckles>
Claro. Sim, imagina. Até. <chuckles>